Ah. È ah è morto il papà che e era nata l'ultima l'ultima l'ultima era nata. Appena nata la ultima.
Eh, sì. La più piccola aveva 3 giorni. Sì, appena nata. E mio padre tra l'altro non sapeva niente, incontrò in un in un bar, diciamo di questi che sono tra l'altro un po' isolati tra un paese e l'altro, un persona
Sì. Nel centro della Sardegna, no, che zona mi hai de verso la costa. Comunque sì, sì.
Eh nella costa, nella costa. Sì, ma allora fai conto, eran tantiss sarà stato il 62, sessan 60, 60, 62. Incontrò in questo bar, ehm, dove arrivavano i pullman, hai presente quei bar dove ci son le fermate di scambio dei pullman, un po' isolati? Incontrò una persona del suo paese che lo vide e gli chiese: "Ma da quanto tempo è che non torni?" Lui gli disse: "Guardi se 1 mese". E quindi lui gli disse: "Guarda che il tuo papà è mancato".
Sì, insomma, beh era erano altri tempi diciamo. Certo, certo. I Non lo sapeva. Ah acciden
Quindi lui racconta ancora adesso, quando lo racconta gli vengono le lacrime agli occhi perché ebbe proprio uno shock.
Perché lui non non non non non l'hanno potuta avvertire perché era fuori, era lontano. No non non sapeva né della morte del papà né della sorellina che era che era appena appena nata.
Non sape non l'avevano avvertito, no non non era non era un Era nata. Quindi si organizzò, tornò in paese e e lui ricorda sempre che la m mia nonna era distrutta proprio. E i tutti disperati, perché puoi immaginare i bambini piccoli, cioè, mhmm, erano veramente. Eh, lui ri
Eh. Cer Beh comunque non era non era tanto anziano quest'uomo qua, era un uomo un uomo maturo ma diciamo
Eh no, non tanto anziano. Sì. E quindi proprio nella disperazione più totale. E lui ricorda che c'era questa bimba che era lasciata appena nata, l'ultima delle sorelle, era lasciata un po' insomma così, piangeva, era la l'ha vista un po' emaciata, l'ha vista che era strana, no, e la mamma non non so se per quale motivo insomma non avesse più latte, forse lo shock, non eh lui la prese e la portò dal medico.
Eh povera. Certo. Mh-mh. Eh.